Mi ha permesso di poter, uhm, avere quello stimolo nel fare comunque il mio lavoro semplicemente girandomi con la sedia, perché comunque magari il quadro, magari, uhm, proprio per l'appunt il magari avere il balcone fuori. Diciamo che magari lavorando, comunque io do l lavorando da casa e lavorando molto con il telefono, anche il il banalmente il ehm, mentre si sta face il document alzarsi e andare fuori a balcone, ehm, e osservare l diciamo l'esterno, che comunque è una via abbastanza trafficata, solo che io vivendo al sesto piano diciamo <chuckles> i non vedo un po' dall'alto, uhm, mi ha aiutato diciamo a performare meglio, perché mi permette di poter avere una distrazione in qualsiasi momento per alleggerire il carico di lavoro o comunque lavorando in una situazione dove non mi crea stress, anzi mi crea piacere restare dentro una stanz
Sì. Cer Piacere, okay, okay, quindi certo, hai trovato il tuo il tuo habitat naturale, no, come si suol dire. Senti e riesci dimmi.
È naturale, ecco. È un po' certo, certo di
No, no, dicevo, e riesci a condividere anche questo spazio con altre persone? Cioè che che tipo hai notato se qualcuno dice: "Caspita che bel bello studio ti sei fatto, che proprio confortevole." Piacevole magari. Sì?
Sì. Diciamo che però, uhm, i complimenti rimangono complimenti e tali devono restare. Questa stanza è off limit, questa stanza non è accessibile. Questa è roba mia, non
Eh, <chuckles> roba tua. <chuckles> Certo, certo, certo, cer
nessuno deve
Senti, ma se se adesso, mhmm, che ne so, ehm, mettiamo avessi un un po' di di di soldi da spendere, no, ehm, e non lo so, c'è qualcosa che avresti in mente per migliorare ulteriormente o fare ancora, ehm, di più, rendere ancora di più quella quella tua stanza, quello quets questo studio ancora più confortevole?
Allora, in realtà è una tematica è una tematica, uhm, diciamo attuale anche perché proprio adesso mi trovo ad avere questo budget da poter spendere per diciamo migliorare quello che è il mio ufficio, okay
Sì.
però d'altro canto è importante non esagerare. Quindi diciamo c'è un po' questa ehm, diciamo questa cosa del: "Eh però sarebbe comodo avere un piccolo frigorifero." <chuckles> perché questa potrebbe esse' una cosa comoda, anche perché la casa è grande, eviterei di fare sotto e sopra cioè 10, v 40 volte al giorno, no? Però poi effettivamente, ehm
Okay. Certo. Okay.